へえ、でも若い世代の方とそんなに知り合うこともないし、その年配の方とも、知り合うことがなかったので。
はい。 うんうん。 たぶん。あ、プラットフォームがか変わるのかもしれないですね。若い方ってなんか TikTok とかそういうのをするじゃないですか。なんか LINE をしてない人って結構多いんですよ、若い方で。でも、インインスタと TikTok して、そのインスタと TikTok で LINE のようなメッセージをやり取りしてるから、LINE が必要ないって考えてるんですね。
うんうん。 ああ、なるほど。 あ、へえ。 うんうん。 ああ。 なるほどなるほど。確かにあの Instagram でも電話ができたりしますからね。うーん。
うん。 あ、ですよね。そう。だからインスタは、うん、アカウントあるけど、LINE のように使ってるっていう人若い人も結構多くて、あそれもちょっと違うなと思ったんですよ、私。LINE 使うので。うん。だと年配50代とか超えてくると Facebook の利用率がすごい高いなと思ってて。
ああ。確かにそうですね。うん。 うんうん。 ええ、そうなんですね、逆に。
Facebook を逆に、はい、使ってる人が多いですね。他は使ってないみたいな。
Facebook をもうどうやって使っていいのかが、もう分かりかねるところなんですけど。
うん。 ですよね。私も最近使い始めたんですけど、アカウント作ってるだけですもん。そういう人たちとコミュニケーションするために。
うんうん。 うーん、あ、なるほど。
はい。ん、そこから、ま世代によって違うのかなって思うのと。
うんうん。
なんかね、Facebook、若い子全然持ってないですもんね。
うんうん。 なるほどですね。確かにちょっと上の世代の方は Facebook のアカウントは絶対持ってますよね。うんうん。
うん。 うんうん。あ、確かにそうですよね。あと LINE をやってるみたいな。で、人によってはこう Instagram とかやってるけど、そうそう、世代で使う SNS が違うのはそうかも、興味深いですね。
やってます、やってまうん。 ああ。 上の世代ですと逆に Instagram を使ってなかったりしますからね。
そうなんですよ。それもそれもなんかカルチャーとして面白いなと思いますね。
うんうん。